А, ну это сложно. Э, м, в основном здесь работает это сарафанное радио, да, либо отзывы, ну конкретных людей, которые нужно читать.
То есть у человека должна быть репутация, правильно?
Да, конечно. Потому что с сегодня, да, с такими технологиями любой человек может себе создать, э, страничку, и это, на самом деле, даже может быть-то и не он. С помощью искусственного интеллекта сейчас можно создать любого, да, двойника, и любое видео, и как бы его очень тяжело отличить от реального. Поэтому, естественно, должны быть живые отзывы. Он размещаться должен на каких-то, да, площадках, где его знают, и иметь хорошую репутацию.
Ага. Ага. Да. Мгм. Понятно, понятно. А, может быть, важным значением имеется м, <grunts> является возможность получения обратной связи. Допустим, чтобы этот человек, э, не знаю, какие-нибудь эфиры проводил, чтобы можно было в чат писать, и он там на эти вопросы отвечал.
А, ну конечно, да. И это тоже. И в э, это тоже за этим нужно следить, но на это нужно время. Если как бы есть, э, такое время сидеть у него на эфирах, задавать вопросы, получать обратную связь, то это прекрас
Ага. Ну у ми именно такое есть. Вот. Мне даже, наверное, так проще будет потратить где-то лишнего времени, чем, э, к этому, к живому человеку обращаться. Вот такая у меня психологическая организация.
Вот. И также Мгм. Ну, а хорошо, вот сейчас у тебя травма, да? И, э, как вот да, как ты это решаешь? Вот если ты не можешь к контактировать, да, вот так вот близко с людьми, можешь ли ты пойти к врачу либо к физиотерапевту, если вот боль не будет проходить?
Ну небольшая, да. Не, ну у меня страховка есть. Ну знаешь, как я решаю? Я вот у меня есть крем обезболивающий. То есть ты его наносишь на место, которое у тебя болит. И он там вот как-то воздействует на эти нервные окончания, и они перестают болеть. Но это как бы травму не решает, это просто снимает боль. Потом, когда действие заканчивается, опять снова. Да, но это временный эффект. Мне просто хватает на работу, а вечером, ну я как бы помучаюсь, но это бэ пе перетерплю.
Мгм. Да. Но это временный эффект. Но это как будто Но сейчас очень важно сделать временный отдых, а, тренировок, снизить нагрузки. И нужно понять вот, хорошо, ты можешь использовать этот крем, да, и, м, па ты должен понять, помогает ли тебе вот, э, вот это вот для восстановления.
Ага. Ага.
Также ты можешь, э, прасм да.
Ой, ну я, если честно Ага. Ну я не знаю: помогает, не помогает.